相手の話を遮らないようにするコツって、何かありますか？
相手の話を遮らないコツって。いや、それはもちろん、遮らないようにしようと思うことだと思いますよね。<laughs>
はい。 うんうん。<laughs> 確かに確かに。このことを常に意識しておくってのは、大事ですよね。うんうん。
あ、なんか、さい遮っちゃうよく遮っちゃう人とかいますよね。そいそう思うと。うん。おなんか、おじさんとか、なんかあと、すごいえばってる、おおばあさんとか。うん。
いますね。<giggles> うんうん。<laughs> うん。 ああ。なんか身近な人の中に、いらっしゃいたりします？こういう人。いますいます。すごいいます？<laughs> うんうん。
います、います。すごいいます。うん。すっごいお偉いあの、お医者様がいるんですけど。もうすっごい、何を話しても、いつも自分の話に持っていきますね。「なんでなの？」っていう感じ。うん。
あ、あ、お医者さんです うん。 ああ、い 確かにそれ、なんでなんですかね。なんか考えあります？なんでそうなってしまうのか。<chuckles>
いや、な彼女にも言ったんですけど。その人60すさはちはちじゅ86歳で、今。去年まで去年っていうかもう、最近までまだ働いて、今でも色々学会に行ったりしてるんですけど。女性すごい偉い人なんですよ。
はい。 うん。 あ、は。 ああ、すごい偉い人なんですね。<giggles> あ、なるほどなるほど。はい。
なので、それ考えてみると、その、女性で、その、70年代、80年代とかって、こうやってうまくいってきたっていうのは、遮るような人じゃないと、うまくいけなかったんじゃないのかな。うん。
うんうん。 はい。 うん。 はい。 うんうん。 <chuckles> あ、なるほど。むしろ、それが強みというか。ああ、なるほどなるほど。
そうなんじゃないのかなと。ちな何を話してても、自分の話に持っていくみたいな。
ああ、なるほど。それぐらいこう、なんか強い自分が、いあったから。
そのぐらい食いつかないと、絶対、うん、女で特に女でその、80年代とかそういうななじゅうねんだいも、60年代もそうなのかもしれないけど。うん。やってけなかったんじゃないのかなと思いますね。うん。
うん。 へえ。 うんうんうん。 うん。はいはい。 確かに。はい。 ああ。<chuckles> 確かに。でもそれは結構、特殊なパターンかもしれないですね。
でも、嫌ですよね。う、うん。「またか」みたいな。「なんでなの？」みたいな。うん。
あ、ま、でも嫌ですね、遮られる <giggles> あ、そういう時は、なんかこう、どう対応されますか？今はなは遮られてしまったと思ったら。
いや、いや、そう。今今今言ったみたいに、ほむ褒めます。うん。ああ、ん「いつもあなたはそうやって、私の話を遮って自分の話に持ってっちゃうけど、そういうふうにしないと今まで、あの、成功できなかったんですね」っていうふうに言います。うん。
うんうん。 <laughs> なるほどね。 うんうん。 うん。 <laughs> ああ、それ面白い対処法ですね。遮られて嫌なんだけど、嫌なことされたけど、それを褒めてしまう。
<giggles> そそうですね。色々ちょっと読んでみたんですけど。ナルシストの人の話とか。やっぱり、ほ褒めてもらいたいから、そういうふうに言うわけじゃないですか。自分がトップにいるっていう状態じゃないと、そういう人たちっていうのは
ああ、はい。 ああ、はいはいはい。 ああ、なるほど。うんうん。 うん。ああ。
はん、すごい、こ怖い人間になってしまうので。褒めて、褒めて、なへ褒めてけなすみたいな。<laughs>
ああ。はい、はい。 <laughs> なるほど。バランスを取るわけですね。そうすると、どうはい。
いや、そ褒めないと伝わんないんです、絶対。
ああ。あ、いっかい褒めた上で、言いたいことを言うみたいな感じです？
うん。 いや、褒めながら伝えるみたいな。おん。
ああ。そうするとどうどうなるんですか？相手の対応は。
そうそうしないと、き聞いてもらえないみたいな。
<giggles> あ、褒めると聞いてくれるんですかね。
そういう人たち、いっぱいいますよ、でも。いません？そう、あの、自分のことじゃないと聞いてくれないみたいな。うん。あとちょっとでも、普通にそれは間違ってる、なんてこと言うと、もう喧嘩になっちゃいますよ。
ま、そうですよね。確かに。 うん。 ああ、はいはいはい。はい。はい。 うーん。<laughs> ああ、もうそうやって言うそういう言い方すると、もう全く聞き入れてもらえないみたいな感じですか？
おん。 うん、そうですね。うん、絶対そういう人は絶対、敵にしたくないので。ああ。うーん。
うんうんうんうん。 はあ。<giggles> ああ、そうですよね。それって何か、その、いつ頃からそうやそういう対処法を覚えたというか、実践されてるんですか？なんかききっかけはあったんですか？
そうですね。あの、さい最近3年前ぐらいに、その、お偉い、あの、お医者様と出会って。で、初めはすくすやっぱり「すごいな、すごいな」と思って。「そんな年取ってんのに、こんな活躍して、すごいな、すごいな」と思ってたので、「すごいな、すごいな」って言ってたんですけど。
うんうん。 うんうん。 ああ、はいはい。 うん。 うんうん。 はいはい。はい。
だんだん、あん、やっぱ知り合ってくると、あの、ふつ普通の人間関係になってくので。
うんうんうん。 ああ、なるほどなるほど。もう少し、こう、人間の内面みたいなものが分かってきたんです。
いや。普通のうん、普通の、なんか、嫌な嫌なこととか、普通のね、「それ、間違ってるよ」とか言うと、絶対間違ってないみたいな喧嘩が始まってきて。うんで、絶対喧嘩が勝てないっていうのを最近、あの、気が付いて。
<laughs> うん、はい。 ああ、はい。 うーん。 ああ。 <giggles> ああ、なるほど。もう最初はそうやって素直に、なんか、普通にものを言っていたら、喧嘩になってしまうと。うん、そのはいはいはい。
<laughs> 普通 <chuckles> そうそうそう、これは無理だなと思って、ちょっと色々調べて。こういう人たちには、こういう話し方をしないと通じないみたいなのが書いてあったので。うーん。
あ。 へえ。あ、それは、なんか、こう、本を読まれたりとかですか？どどうやって情報 <laughs> インターネットで検索したんですね。うん。それってなんか、どういう感じで検索したんでですか？覚えていらっしゃいます？
インターネットサーチですね。<laughs> そうですね。<laughs> いや、だだからそういうナルシストの人との話の仕方とか、そういうふんふんふんふん。
うんうん。 ああ、なるほどなるほど。そういうなきゃ結構あれですかね、なんか心理学とかを学ばれてる人がこう、は発信してたりするんですかね？
いや、それはナルシストの人にやられた人が、そう発信してると思いますよ、絶対。<laughs> <laughs> それか、自分がナルシストっていうのを気が付いて、ナルシストを克服した人とかじゃないですか。うん。いますよ。うん。ナルシストっていうのは病気らしいですよ。うん。
うん。 <laughs> なるほど。ん、じ実際、こう、被害というか <laughs> はい、うんうんうん。ああ。ええ、そんな人いるんですかね？なんか、気付けなさそうですけど。あ、いらっしゃるんですかね。<giggles> ああ、あ、治るもんなんですか？
では治らないらしいです。うんうん、うん。あの左利きみたいな感じで、左利きだけど右手を使うことはできる、みたいな感じしたんじゃないじゃないですか。うん。
あの、そしたら、あ、なんかこういうあれですね。ああ、なんか、ぱ ああ、そういうことなんですね。矯正はできるみたいな、治療とかではないけど、きょあ、そうなんですね。<laughs> なるほど。
うん、そうですね。 うーん。 でも自分がついしゃべうん、そうやってしまった場合とかもあるかもしれないですね。や、その人としその
はいはい。ああ、そうですよね。うんうん。それはどう、たい対処してますか？うんうん、聞かせてください。
いや、そんあんまりまだ対処してないんですけど、その人と、特にその人と喋ってる時は、もう
うん。 はい。
いも、ま、多分そういう人たちとの集まりっていう時そういう風になってしまうと思うんですけど、もうとにかく早く自分の意見をパパパって言わないと、飲み込まれてしまうみたいなことになってしまうので。
うん。 はいはい。 ああ、なるほどなるほど。<chuckles>
ま、気をつけようっていうよりも、パパパッと言って逃げるみたいな感じになっちゃうんですよね。うん。
うんうん。 <laughs> なるほど、こう隙を見つけて言いたいことを言って、<chuckles> そういう感じなんですね。
うん、うん。<laughs> いやいや、でもなんだろう、他の人とよく喋ってる時は、いやかなり私はアクティブリスニングっていうか、よく聞いて、ん、よくその人の考えからどうやって聞くかみたいに、よく考えて聞いてる <sucks teeth> と思うけど、どうでしょうね、あの、目線を見て相槌をして、うん、「なるほど」とか、「うんうん」とか言ったりとか、うん。
はい。 はい。 うんうんうん、はいはい。 うん。 うんうん。なるほどなるほど。 ああ、はいはい。 うんうん。あ、それは結構意識的にされてるんですか？
そうですね、相手が終わるまで意識的にさんびょう数えるとか。<laughs>
うーん。 うん。 ああはいはい。そうすると、相手の反応も良かったりしますか？どう、なんかじ変化感じられます？うんうん。
そうですね。なんか3秒数えるとかってすごいですよね。意識的にさんびょう数えるとかって。
<giggles> 確かに確かに、会話しながらですもんね、それも。うんうん。
ああなんか、そんなことしたら、ほんとに、ああ、この人よく聞いてるんだ、とか思うんでしょうね。喋ってるかた方の、うーん。
<laughs> ああ、なんか気分良く話されてるなっていう実感とかあります？そうすると相手は。
そうですね。でも聞いてる側は辛いですよね、はっきりそれ。
うんうん。 <laughs> 確かにそうですよね。うんうん。なんかそれもバランス大事だと思うんですけど、そんな中でこう自分の意見を言う言い出すタイミングとかなんかこうテクニックがありま
もう。 そうですね、うん。 いや、バランス大事ですよね。なんだろう、日本人とか私なんて特に今までずっと生きてきて、なんだろう、どうどういう風に上手にき聞くか、どういう風に、うん、気持ちよく聞くかっていうこと、それだけしか考えてなかったんですけど、<sucks teeth> その、うん、そのおばあさんに会ってから、あ、それじゃいけないんだ。うん。うん。
うんうんうん。 はい。はい。 うーん。 <laughs> それだ、確かに確かに。 あ。 ああ、なるほど。むしろ勉強になったというか、そういう方に出会って。ああ、はいはい。
そうですね、そうだと思います。そう、だって、うん、女性なんて特にその男性社会の中で生きていくには、もうパパパッとね、無視されてもけなされても自分の意見を言っていかなきゃいけない、そういう風に育ったと思うんです、きっと。
うん。 うんうん。 うん。 うーん。 うんうん。ああ、はい、なるほど。
うん、今、いみゅ今3秒待っていただきましたか？<laughs> すごいですね。すごい聞いていただけるって感じました。<laughs>
<laughs> ちょっと あ、ほんとですか。ちょっとまあね、実践しながらやらせてもらってます。<laughs> 確かに。
そう。そうですね。 日本日本だと、ちなんだろう、き沈黙が気まずいとか言いますけど。うん、でも沈黙とかその間とかってきすごい気持ちいいですよね。
ああ、ありますね。うんうん。 ああ、そうお考えですか？なんかあんまりあれですか、気まずいなとかっては思われないタイプですか？
でも 思わないですね。もちろん人によってだと思いますけど、なんだろう、上手な上手に聞いてる方とか、<sucks teeth> なんだろ、声のちょうしゅがなんか、や優しいくて、若くて素敵な感じの方となんて、うん、沈黙がちょっとでも入ったら、なんかそれってすごい素敵な沈黙とか。<laughs>
うん。 はい。 うんうん。 はい。うーん。 うんうん。 はい。 おお。<laughs> 確かに、沈黙にも色々種類ありますよね。うんうんうん。なんかこう関係によってはこうロマンチックなね、ものだったりもしますよね。うーん。<laughs>
ありますよね、色々。うーん。え ああ、ありますね、ロマンチックな沈黙、いいですね。 沈黙って何でしょう？余裕なんでしょうね、きっと。沈黙沈黙であっても、心で心と心が通じ合ってるみたいな。うん、あと目で会話できるとか。うーん。
ああ、確かに。うんうん。 うんうんうん。 ああ、そそうですね。 ああ、ありますね。やっぱりそれ、話を遮ってしまう人も、なんか余裕のなさの表れなのかなとかも考えたりするんそれですかね。<laughs> それで
うん。 そう、それです！お見事！ほんっとに、お見事ですね。それですよ。だからその彼女は彼女私も余裕がなかったんでしょうね、結局。
はいはい。 あ、ああ、なるほど。
そんな余裕なんて持ってる暇はなかったみたいな。女だし、あの、女性の医者としてあの、ヒーローにならなければいけないみたいな。うん。
うーん。うんうんうん。 うん、はい。 うん、ああ、常にこうなんかプレッシャーというか、こうね、そういう肩肘は張っていないといけないみたいな環境だったんですかね？うん。
うん。 そう、そうなんそれが多分癖になっちゃって、もうもう仕事辞めたのに今でもやってるみたいな、うん。
ああ。<chuckles> ま、確かに確かに。ああ、そういう感じなんですね、うんうん。
いや、でもやっぱりそう考えると、ほんとにあの、沈黙のあの、余裕のある会話はができる人は、ん、いいですよね、ほんとに。<chuckles> うん。
はい。 うん。 はい。 うんうん。<laughs> なるほど。ごご自身でもそうやって、それも意識されてますか？余裕を常に持とうみたいなことは。
いや、やっぱり、うーん、<tsk> なんだろう、あたしなんてやっぱり余裕、ひなんなん人の癖ってううつ移る移るじゃないですか、なのでうん。なのであたし、今までは、3年前までは、全然人の話をよく、人だったんですけど、彼女に会ってからは、もうバリバリ喋るようになりました。うん。
うんうん。 うーん、そうですよね。確かに話し相手のね、話し方とか結構移ってしまったりしますよね。うん、うん。 はい。<laughs> はいはい。<laughs> なるほど、こう、ちょっと、影響を受けてしまってるんですね。<laughs> うん。ああ、あ、でも、そういうのあるかもしれないですね、こう、周りの人がそういうタイプだと自分もそういうタイプになるって。うん。
どこうん、ほんと影響受けちゃって、どこに行っても、もう、自分の意見をもう、バリバリ、バリバリ言って、うん、周りうん。 移りますね。うん。 いや、で、そそれにどういうこあの、意味があったのかって今まで知らなかったので、だから、その、喋ることを自分の意見を通すことっていうのはどれだけ女性にとって大切なのかっていうのを意識してしまったので。でも昨日もそうでしたけど、女の子としゃべってる時に、あの、すごい、あの、「あ、気をつけなきゃいけないな」と思いました。自分のことばっかり言っちゃって。<chuckles>
ああ、はいはい。うん。 ああ。はい。 はい。 <chuckles> ああ、なるほどなるほど。自分の話を一方的に話してしまうのには
人の話を聞かないと成長できないですよね。うーん。
ああ、あ、そうやって、確かに話を聞くことも、こう自分を成長させるね、要因だと考えると、話を聞くことも聞く気にもなりそうですね。うんうん。
うん。 そうで そうですよね。おお、すごい上手いですね、聞くの。<laughs>
<chuckles> そうですか、ほんと、ありがとうございます。<laughs> なるほど。でも、一方的にこう、ずーっと話される方いるじゃないですか、長い時間。
<laughs> うん。 いますよね、すっごいつまんないですよね。
そうそう。その、そそれってこう、ははどうしても遮らないと、こちらが話す出番なくなってしまうじゃないですか。うんうん、そういう時どうされます？
ああ、そうですよね、ほんとに。 いやもうほんとにそれ、いあの、おばあさんと、その人と喋ってる時いつも遮りますけど
はい。 あ、あ、もう遮ってしまうんですね。<laughs> 遮り合い。
ああ、もう遮り合いの喧嘩みたいなです。う、もう遮り、遮り、遮り、遮り、「今、あたしが話したから、今度あたし、しゃしゃべさせて」みたいな感じで、ももうすごいですよ。
うんうんうん。ああ、あ、でもそれ、あれですね、お互いがそうだと、なんか変な気を遣わなくていいというか、それはありそうですよね。<laughs>
<laughs> へ、そうですね、全然気を遣ってない感じすよね、も、ほんとに。
うんうん。 確かに。それで相手がなんかずっと気を遣ってるようなふうふうを、ね、印象があるとさ、こうあれですけど、なんか気まずくなったりしそうですけど。
<laughs> <laughs> そうですよね、それ、ほかの人が聞いてないだけで、いいいけど、ほかの人が聞いたらもうひどい会話ですよ。<laughs> 会話になってないっていうか。<laughs>
うん。 うーん。 <laughs> なるほどなるほど。ああ、その、周りがね、聞いていたらってことですか。<laughs>
ふーん、そうですね。でも、ひ大切ですよね、人の話を遮らないで聞くことって。うん。
うーん。そうですね、はい。いやでも、今回はそう、遮らないためのコツや、ね、場合によってはこう、遮り方とかもね、<chuckles> 教えていただいて、はい、なんかとてもうん、ああ、それは大事だと思いますね、うんうん。
<chuckles> <laughs> <laughs>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
はい、こちらこそ楽しい話をありがとうございました。はい。
<laughs> はい、どうも。
失礼します。